Ma guarda no, in realtà niente i tutto questo. Lui è una persona, che è, ehm, sempre presente e da quel lato lì ho fiducia, cioè non penso che lui abbia delle relazioni parallele o a o altre cose, assolutamente. Il punto è: mi f mhmm, che mi fa sentire insicura, perché mette sempre in discussione, ehm, i sentimenti che io provo per lui, tipo, mhmm: "Tu non ci tieni abbastanza, non sei abbastanza presente, quando torni a casa, mhmm, un po' scompari". Ehm, e mhmm, oppure, mhmm, mhmm, c'è c'è un modo di, ehm, criticarmi, uhm, un po' troppo costante, ecco. Ehm, magari dico una cosa: "Ah, ma questa cosa qui che hai detto mi fatto star male". Insomma io, mhmm, incomincio a a volte a perdere sia la sicurezza in me stessa, sia a dirmi: "Ma, ehm, questa persona davvero vuole stare con me, se ha sempre da ridire su qualcosa?".
Okay. Mh-mh, certo certo, assolutamente, posso capir le tue preoccupazioni perfettamente. Ma tu senti che quello di cui lui ti "accusa" tra virgolette sia la verità? Cioè nel senso: è vero che quando non siete insieme torni a casa, sei poco presente, magari vi sentite poco, mhmm, o non so, gli dai certe mancanze affettive, ma mhmm, mettiamola così, oppure è una cosa che vive solo lui e tu con te stessa ti senti a posto?
Mah. Allora, io sinceramente, con me stessa mi sento a posto, anche perché quando arrivo a casa, cioè è normale che io abbia mhmm, lui vive da solo, io torno a casa, ho da ho comunque una casa da gestire, mhmm, delle figlie con cui passare anche del tempo, però nonostante questo, cioè ci sentiamo sempre al telefono almeno 2, 3 volte al giorno, s scambiamo messaggi. Ehm, a volte mi sembra che cioè ci sia proprio una gelosia, mhmm, nei confronti di quest'altro tipo di vita. Io peraltro ho provato anche a dire mhmm: "Vieni, ehm, a casa mia", uhm, gli ho fatto conoscere mia figlia però lui n tende a non mhmm, a non entrare in sintonia, a starsene da solo, però poi fa un po' quello che si lamenta, no, quello che hai lasciato da solo, sempre come da secondo me, un u- un cercare la un po' di vi bravissima, esattamente. Vittimismo, c cercare l'attenzione, ehm, farmi sentire in colpa, e insomma, mhmm, io a volte, mhmm, mi rendo conto che incomincio a sentirmi insicura, a mettere in dubbio, ehm, il mio mhmm, il mio essere, cioè ma uhm, a dirmi :"Ma mi sto co comportando bene? Mi sto comportando male? Devo fare di più?" cioè è sempre richiedente, ecco.
Certo. Un po' di vittimismo, diciamo così. Okay. Allora